Hm, am Anfang schon, aber, äh, äh, am Anfang ist es gar nicht so so so krass aufgefallen, muss ich sagen, und dann hat man, ähm, irgendwie durch Gespräche so mitbekommen, so: „Ey, du weißt schon, dass die dass der Synchronsp also, dass die Synchronsprecherin, ne, von Naruto eine Frau ist”, also so, ne? Und dann war ich so: „Hä, warte, was?“ und dann hört man so genauer hin und dann merke ich so: „Ah, okay, jetzt, wo du's sagst, kann gut sein“, ne? Ähm.
Mhm. <chuckles> Okay. <chuckles> Mhm. Ja. Ja, wow. Ich wusste das auch nicht also, ich wusste das noch nie. <chuckles>
Ja, das ist irgendwie auch voll völlig einzigartig in Japan, aber das ist auch cool, weil irgendwie, äh, ähm, ja, ich glaube, de ne, de die Frauen können auch so gut, äh, irgendwie so deren Stimme so verzerren, dass das so so energetisch klingt so energetischer als, äh, 'ne Männerstimme, ne, so energiegeladener einfach. Hm.
Mhm. <chuckles> Verstehe. Ja. Ja, super spannend auf jeden Fall und, äh, ist dir schon mal vielleicht ich weiß nicht, ob du schon mal Sitcoms auch auf der Originalsprache gehört hast, auf Englisch zum Beispiel. Da ist es ja oft so, dass manchmal Witze dann, wenn sie übersetzt werden, nicht so richtig funktionieren oder vielleicht auf Deutsch irgendwie komisch klingen und man sich fragt: „Hä, was war das denn jetzt für 'n für 'n Witz?“ Äh, hattest du hast du so was auch schon mal mitbekommen?
Ja. Ja, definitiv, ja. Mhm. Ja. Mhm. Äh, ja, 100 %, aber ich äh, wenn du mich jetzt nach 'nem Beispiel fragst, dann fällt mir grad keiner ein. Äh, ich weiß zum Beispiel ja?
Ja, alles gut, aber ist ja auch, äh, interessant, einfach so zum Thema Synchronisation, dass es ja vielleicht auch so Hürden gibt, wo's nicht ganz klappen kann. Ja.
Mhm. Ja, so so oder wo faul dann, ähm, sozusagen, ähm, synchronisiert wird, ne? So so das ist ja auch noch mal man muss ja auch noch mal so 'n Denkprozess, glaube ich, so, ne äh, da da steckt ja dahinter, ne, wenn wenn man wenn's sich äh, wenn's so 'n englischer Witz ist, ne, den versteht man in Englisch, aber dann muss man ja irgendwie so 'ne Brücke schaffen und irgendwie so, ne so 'n deutschen Witz draus machen oder so. Ja, das ist schwer. Das stelle ich mir auch ult äh, sehr, äh, anstrengend vor, ne, so. Aber mhm.
Mhm. Mhm. Ja. Ja, klar. Ja. Auch für die Übersetzer ja grade, die da alles schreiben müssen. Die müssen's ja dann irgendwie, ja, hinkriegen, den Witz ordentlich zu übersetzen, was ja vielleicht richtig schwierig sein kann.
Ja. <snorts> Ja. Ich ich weiß nicht, wie viel Geld man dafür bekommt, aber ich hoffe, das wird gut, äh, ne, bezahlt, weil, ähm, ja, wie gesagt, also deutsche ge Synchro ist eigentlich, äh ja, qualitativ sehr hochwertig, ne, in den Kinos und so diese ganzen Stimmen sind auch sehr gut, äh, wiedererkennbar irgendwie, ne? Ähm, ja.
Mhm. Ja. Absolut, und es ist ja auch ganz oft so, dass, äh, Sprecher ausgewählt werden, die wirklich ähnlich klingen wie der Originalschauspieler.
Mhm.

Ja, man schätzt ja immer irgendwie das Authentische. Ich glaube also i auch ich suche immer irgendwo nach den Authentischen.
Mhm. Mhm.
Hm, und da hat mich natürlich immer mal interessiert: „Ja, wie klingt das auf Japanisch“, ne? Hm, und ich war mal in so 'ner Lage, da war ich da habe ich so 'n Anime wirklich jede Woche geguckt, ne, und habe immer gewartet, bis die nächste Folge rauskam, äh, und dann, ähm ja, das Ding ist, äh, d die werden ja zuerst auf Japanisch produziert, ne? <chuckles> Das heißt, ich hatte nur die äh, das war meine einzige Option, ich kann ja nicht warten. Äh, das heißt, die Folge komm ne? Das heißt die Folge kommt am
Ja. Mhm. Mhm. Ach so, verstehe, ja. Hattest du dann einfach deutsche Untertitel währenddessen?
Genau, genau. Und, ähm, ja, ich meine, im Endeffekt, dann, äh, kannst du also du liest zwar, aber das ist ja auch gut, irgendwie, um, ähm, ähm, ja, also so so sich einzufühlen in diesen also so auch so ne, dass du die wirklich konzentriert bist und liest und, äh, Serie auch wirklich schaust, ne? Weil viele haben auch heutzutage, glaube ich, so bisschen so ja, so die Tendenz immer dazu entwickelt oder diese schlechte Angewohnheit zu entwickeln, alles gleichzeitig zu machen, ne? so 'ne Serie zu schauen und gleichzeitig aufm Handy zu sein und we weiß der Kuckuck, ne?
Ah, okay. Mhm. Genau. Mhm. Ach so, ja stimmt, so wenn man nebenbei noch am Handy ist, während was läuft, ja, das ist echt so 'n Ding geworden, mhm.
<snorts> Genau, genau. Ja. Na ja, aber, ähm, im Endeffekt, äh, hat's mich ja nicht enttäuscht. Ich habe nur, wie gesagt, bei d ähm, Dragon Ball s empfunden, dass der dass die deutsche Synchro besser war, das le lag zum einen zum Beispiel weil oft auch in Japan die, äh, Haupt äh, Charaktere auch von Frauen gesprochen wurden werden, a auch wenn das Männer sind. Ja,
Ach so. Oh, das wusste ich gar nicht. Okay, das ist ja super spannend, das jetzt mal zu erfahren. Okay, war das nicht komisch?
Doch. Mhm.